Uhm, con una sequela di parolacce, perché gli ho sganciato una patata bollente, uhm, perché non la voleva, <laughs> gli ho etto: "No, no". Però io gli ho detto le faccio: "Provaci". Cioè, nel senso, lavori bene, è nel mio team praticamente da quando sono arrivata io, quindi, cioè, conosco la persona, conosco come lavora, so che può fare molto, ehm, gli abbiam detto tutti quanti di di pensarci un po' e, alla fine, ha ha accettato e tuttora, appunto, sta lavorando su un progetto extra e io son soddisfatta, ti dico la verità, perché, mhmm, mi mi piace quando si mettono in gioco.
Ah. Ah. Ma di di di che mhmm, di che settore parliamo? Cioè, in che settore
Sempre editoria. Sempre editoria, era una una richiesta di seguire un la creazione di un di un libro scientifico, quindi è un po' impegnativo, perché comunque significava lavorare a stretto contatto con con un autore, ehm, un divulgatore, quindi, mhmm, impegnativo dal punto di vista anche mentale, però, secondo me, poteva essere un buon banco di prova. Perché è una persona che, a mio avviso, potrebbe trovarsi, ehm, altri lavori, nel senso potrebbe benissimo andare in una casa editrice anche più grande, ehm, però non ha non ha molto coraggio, no, di testare
Ah. Sì, gli manca un po' una determinazione, cioè la spinta di buttarsi.
Sì, quind ehm Sì, quindi speravo e spero tuttora che, magari, questo lavoro gli dia un po', ehm, quella quella, mhmm, fiducia in se stesso che non sempre dimostra di avere, ma che, mhmm, può benissimo avere quelle capacità che ha. E poi, comunque, mi dovrà offrire un mega aperitivo una volta che prenderà l'assegno, perché comunque <laughs>
<chuckles> Vabbè, a s a sto punto in invita anche me, che anch'io ho partecipato all'aiuto. <laughs> Vabbè, comunque, mhmm, per chiudere un un consiglio che daresti a una persona che gli manca un po' la determinazione?